Allora, mi piacerebbe parlare con te un po' del settore tecnologia, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, di qualcosa che al giorno d'oggi è è un è un tema molto attuale, eh, perché credo che chi non ha i social ormai, chi non li mai usati nella propria vita? E volevo sapere, per quanto riguarda la tua, che ruolo hanno i social nella tua quotidianità, nella tua vita da spettatore, mh.
Okay, sì no, hai centrato il punto, nel senso che per me i social nel 90% dei casi sono un qualcosa che vivo da spettatore, quindi non non non non ho avuto una grande successo come tiktoker o come influencer, quindi no, no, no. Cioè, pubblico qualche foto così perché ormai
Mh-mh. Okay. <chuckles> <chuckles> Ma c'hai provato almeno di creare contenuti? Okay, e Ti sei relegato tu al ruolo da spettatore quindi?
Sì, sì, sì, ma non a parte che non avrei avuto probabilmente neanche molto da raccontare o comunque non ero disposto a farlo in un video. Quindi mi va bene così, cioè non non non lo rimpiango. <chuckles> Mah, mi sento un po' in imbarazzo.
Okay. E perché non sei disposto? Perché non ti piace mettere al pubblico la tua vita? Oppure è proprio un sì, una questione di timidezza? Mh.
Sì, d uhm, di natura sono tendenzialmente un po' timido, quindi forse, mhmm, non lo so, non non avrei apprezzato troppo il condividere troppi detta cioè, no, mhmm, bisogna pro entrarci in queste dinamiche. Magari entrandoci esatto, è un mondo. Entrandoci magari avrei avuto un mio spazio, non lo so, chi lo in un'altra vita probabilmente sì, magari no. E però in questa vita ho deciso di no. Lo spettatore va benissimo. Sì, esatto. Poi d appunto la foto piuttosto che la storia di quello che si fa, quello che molto volentieri finisce lì, non non tan
Mh-mh. È un mondo. Mh-mh. Di essere più passivo. Mh, okay. Mh-mh. Quindi mi stai parlando di Instagram in questo momento? Mh-mh.
Io li utilizzo un po' tutti però però
Okay, dai, raccontami un po' quali sono quelli che privilegi.
No, Instagram è il mio preferito, nel senso che lì, mhmm, fortunatamente c'è un po' di tutto. Uhm, per un periodo ho anche avuto un profilo paralle una pagina diciamo, dove mi piace scrivere quindi pubblicavo qualche, mhmm, <clicks tongue> come si può dire? Qualche pezzo di di roba scritta. Instagram è m
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Riguardo cosa, posso chiederti che tipo di contenuto? Se era più letteratura, viaggi o, mhmm, influencer in qualche settore particolare? Mh.
Vario. Mhmm, più letteratura.